जी देखिए हर किसी की ज़िंदगी में ना एक वक़्त ऐसा आता है कि संगीत की पसंद बदल जाती है। कभी कह लीजिए हालात के साथ में, कभी उम्र के साथ में और कभी मन के हाल के साथ में। और किसी को पुराने गाने से सुकून मिलता है तो किसी को नए बीट्स में जोश मिलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी संगीत पसंद जैसे क्या रही है शुरू से? और क्या वो एक समय के आने के बाद बदल भी गई थी?
बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। हुँ, जी हाँ, बहुत हद तक बिल्कुल सच है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझसे ये। और मैं एक बिल्कुल कह सकता हूँ आपको कि उम, तब एक दौर था ऐसा, जब ना मेरे को, मैं कह सकता हूँ मेरा जो संगीत में स्वाद है ना बहुत बेकार किस्म का था। कि ही ये कह लीजिए मेरा जो है ना एक बार को मेरा मतलब मनोविज्ञान के का जो विषय मैंने उसमें पढ़ा था ऑल और नन प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में। मतलब कह लीजिए कि है ना या तो हाँ बिल्कुल या तो ना बिल्कुल। तो ये था कि या तो मैं बहुत अच्छे संगीत सुनूँगा जैसे रोमांटिक संगीत हो गए। या कह लीजिए मैं बिल्कुल ही उदासी से भरे संगीत सुना करता था। जो कि ये मतलब एक बार को आप समझ सकते हैं कि है ना, मतलब कितना अजीब हो सकता है कि अभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रश अ, प्रसन्न हो पर अगले पल जो है आप मतलब ऐसे बिल्कुल अ, है ना, जैसे आपके ऊपर भी कोई काले बादल मंडरा रहे हों। आप ऐसे सोच रहे हैं जैसे आपसे बड़ा दुःख किसी के ऊपर आया ही नहीं है। तो जैसे-जैसे अब कहेंगे कि मेरे को फिर याद है कि
जी। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। जी। ज़रूर। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा तो आप ऐसे गाने क्यों सुना करते थे? मतलब कुछ हालात वैसे थे आपके कि आप एकदम सैड सॉन्ग सुनते थे? या कोई वज़ह इसके पीछे?
दिल पहले यही कह लीजिए कि हाँ, बहुत हद तक मैं क्योंकि एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था। और ये कह लीजिए कि मतलब बहुत कभी-कभी ऐसा होता था कि होता है ना, कि बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए चलिए आपके अंदर कुछ ऐसा है कि नहीं अब तो बदलाव ही लाना है। तो तब जो है कह लीजिए मैं थोड़े-बहुत खुश रहने के लिए गीत सुन लिया करता था। पर ज़्यादातर कह लीजिए कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं तो अगर मैं कहूँ सच तो मैं कम से कम 15 इ से 18 घंटे जो है ना मैं नकारात्मक सोच में ही डूबा रहता था। तो बहुत हद तक मतलब कह लीजिए कि ये भी एक कारण हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है।
हाँ। बढ़िया। हाँ। अच्छा। ठीक है तो आप नकारात्मक सोच में क्यों डूबे रहते थे? मतलब उस समय पे आप क्या कर रहे थे अपने जीवन में?
जी, जी। हाँ, यही कह लीजिए कि उस समय में देखिए मैं विद्यार्थी था अ, विद्यार्थी था और मैं बहुत सामान्य-सा था। स बहुत सामान्य विद्यार्थी, है ना, जो आप ना समझ सकते हैं कि जिसके इतने ज़्यादा तो अंक नहीं आते थे। तो एक देखिए ये भी कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक था। क्योंकि जो समाज है और जो बहुत हद तक परिवार अ, उस टाइम पर मेरा था, तो उन्होंने जो है मतलब मुझे ऐसा लगता था बहुत हद तक कि जैसे मेरे कोई क़द्र नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो एक बार को देखिए ये भी कारण था जिस कारण से जो है मतलब मुझे बहुत आप समझ सकते हैं ना, कि हीन-सी भावना आने लगती थी। कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ये भी एक कारण था।
अच्छा। समझी। बिल्कुल। जी, हाँ। ठीक है। ज़रूर। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। तो ये बताइए मुझे कि जब आपका मूड ख़राब होता है तो आपको सुकून देने वाला संगीत कौन-सा होता है उस समय पे?
जी। जी, मूड ख़राब हुआ तो मैं एक ही संगी एक क्या कह लीजिए मैं 2 संगीतों के बारे में आपको बताता हूँ। पहला संगीत है यहाँ पर लक्ष्य फ़िल्म का जिसका नाम है कितनी बातें। और जो दूसरा संगीत है वो बहुत प्रसिद्ध है, कल हो ना हो।
ठीक है। बताएँ। अच्छा, बढ़िया। बिल्कुल। तो मतलब ये पुराने गाने आपको ज़्यादा फ़ीलिंग्स वाले लगते हैं? या फिर आज के गाने ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं आपको अपने हालात के हिसाब से? अपने सिचुएशन के हिसाब से?
जी, जी। जी, यही कह लीजिए कि जो पुराने संगीत हुआ करते थे ना आपने एक, बहुत पुरानी अंग्रेज़ी पंक्ति सुनी होगी, कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। मतलब जो पुराना जो है ना देखिए जो उसकी क़द्र है, वो आज भी होती है। जो पुराने संगीत उस दौर में आया करते थे, वह संगीत देखिए आज नहीं आते। मतलब आप बता दीजिए कि मोहम्मद रफ़ी का एक गीत है ओह क्या वो क्या हुआ तेरा वादा। जैसे नहीं एक ऐसे ही कवि देखिए मतलब ज़ुबान पे ना य याद आ जाता है कभी-कभी कि जैसे वो जो लोग हैं वो आज भी बहुत हद तक सुनना पसंद करते हैं कि है ना, मतलब कितनी खूबसूरती से वो लिखा गया हो, कितना खूबसूरती से उन्होंने उसे गाया है। यहीं पर कह लीजिए एक गीत और है वो है प्यासा फ़िल्म का, अ जाने वो कैसे लोग थे जिनके, मतलब है ना कि कह लीजिए कि कितनी खूबसूरती के साथ मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग आज भी देखिए सुनना बहुत हद तक पसंद करते हैं। मतलब ये जो, जाने वो कैसे जो संगीत है ये मैं गलत नहीं हूँ तो 1950 से 60 के बीच में कभी आया था। तो मतलब आप समझ जाइए कि है ना कम से लगभग कुछ ही वर्षों में उसको 100 साल पूरे हो जाएँगे और आज तक देखिए ऐसा कुछ जो कोई गीत है ना वो आ नहीं पाया है।
ठीक है। ज़रूर। बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल। जी, हाँ। पसंद करते हैं। वाक़ अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। वाक़ई। सही बात है आप की। सही कहा आपने वाक़ई में। तो ये बताइए कि आपका अ, मतलब आपकी क्या राय है कि क्या संगीत हमारे जीवन के उस पेस को भी दिखाती है, जैसे बचपन में मासूमियत, जवानी में जो जोश होती है और उम्र बढ़ने पर ना वो सुकून?
हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे बिल्कुल। ये तो देखिए सच्चाई है कह लीजिए जैसे हमारा बचपन होता है तो बचपन में ना कोई-सा भी संगीत देखिए हम बस ऐसे ही गा लेते हैं। जैसे ए आपने एक संगीत सुना होगा वो है ये तूने क्या किया। वो मेरे को याद नहीं है वो किसका है, मेरे को इतना याद है कि वो सोनाक्षी सिन्हा है बस उस संगीत में। और मेरे को मतलब इतना अच्छा याद है कि शायद से जब मैं चौथी कक्षा में था जब ये संगीत आया था तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। म हम मैं तो बस देखिए ऐसी गा लिया करता था, कोई भी संगीत होता था तो। और कहेंगे आप जैसे आप जब है ना किशोर अवस्था में आप आते हैं, जब आपका दिमाग विकसित होने लगता था बहुत हद तक जो भी संगीत होता है ना आप उसकी पंक्तियों को समझने लगते हैं, कि अच्छा इस पंक्ति का मतलब ये है। मतलब बचपन में जो है मैं इसको जो है ऐसी गा लिया करता था, या गा लिया करती थी, है ना। मतलब इसका जो तात्पर्य है वो ये निकल रहा है, इसका तात्पर्य कुछ हँसने से संबंधित नहीं है। और यहीं पर कह लीजिए कि एक बार को जब आपके आप उस अ, उम्र के प अ, प्र कह लीजिए आपने पड़ाव को पार कर लेते हैं, तब आप एक आपका जो है संगीत का स्वाद देखिए बहुत हद तक बदल जाता है और हो सकता है कि नहीं क्योंकि देखिए तब लोगों से मिलना-जुलना शुरू करते हैं। तो हो सकता है बहुत हद तक देखिए प्रभाव भी पड़ जाता है।
बिल्कुल। ठीक है। अ, हाँ। अच्छा। ठीक है। समझी। वाक़ई। सही कहा आपने। अ, हाँ। ज़रूर। जी हाँ। सही कहा आपने। बिल्कुल, बेशक़। अच्छा तो ये बताइए कि क्या अ, जैसे गाने की पसंद हमारी कई बार उस समय पे भी बदल जाती है जब हम कॉलेज में होते हैं, नए दोस्त बनाते हैं या घर से बाहर कहीं दूर जा चले जाते हैं जब हम रहने के लिए। या फिर ये कह लीजिए कई बार ब्रेकअप वग़ैरह हो जाता है तो भी हमारे ना गाने की पसंद बदल जाती है। तो क्या ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ है?
जी, जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल सच। जी, हाँ। बिल्कुल कह लीजिए कि ये जो किस्सा है ये अगर मैं पहले बताऊँ जो सकारात्मक बदलाव आया था मेरे गानों में तो वो कहेंगे कि वो आया था सन 2020 के बाद से। जैसे मैंने देखिए आपको पहले बताया कि ना मैं बिल्कुल एक ही कोई-सा संगीत सुनना पसंद करता, या तो बिल्कुल खुश, या तो बिल्कुल दुःख वाला। तो कह लीजिए कि अब वो जो प्रभाव, वो जो पड़ाव आया था ना मेरे जीवन में, वो ये था कि अब मैं थोड़े उत्साह वाले संगीत सुनना पसंद करता था। मतलब कह लें जिनसे मुझे ताकत मिला करती थी, हौसला मिला करता। तो वो तो एक देखिए सकारात्मक बदलाव था। और उसके बाद कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा। क्योंकि मैं कह लें जो सामान्य विद्यार्थी था, है ना, जो हद से हद कह लीजिए 60 अंक ला पाता था 100 में से। मैं फिर एक अ, दौर ऐसा आ गया कि मैं 80 से ऊपर चला गया था। तो कह लीजिए कि है ना मतलब, मैं खुद को एक बार को अच्छे दृष्टिकोण से देखने लगा था। और यहीं पे अगर मैं नकारात्मक बदलाव बताऊँ आपको, तो ये था कि ये पिछले वर्ष की बात है मुझे अच्छे से याद है। जब मेरी जो प्रेमिका थी मतलब वो उनका और मेरा ब्रेकअप हो गया था। और ये कहेंगे आप कि उसके क यहीं कुछ 40 से 45 दिनों के बाद जो मेरे मामा जी और जो उनके पुत्र थे उनकी हत्या हो गई थी। तो यही कह लीजिए मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तब बहुत हद तक जो है ना मेरा संगीत में वो कह लें स्वाद, वो कुछ हद तक तो देखिए बदल गया है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो गया मैं बिल्कुल दुखी संगीत सुनना पसंद करता हूँ। हाँ, पर अब ये ज़रूर हो गया है अगर मैं 5 अच्छे संगीत सुन रहा हूँ मतलब है ना, उत्साह से भरे हुए तो कम से कम 3 हो सकता है मैं ऐसे भी संगीत सुनूँ जिससे मुझे अपने पुराने बीते हुए अच्छे दिन याद आते हों।
ठीक है। ज़रूर, बताइए। अ, हाँ। वाक़ई। ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हुँ। क्या बात है! बहुत बढ़िया। जी ज़रूर, बताएँ। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। ज़रूर। समझ सकती हूँ। वाक़ई में काफ़ी बुरी मतलब जो आपकी याद है ये वो है। अच्छा तो आपको ऐसा लगता है क्या कि आजकल लोग ना गाने महसूस करने से ज़्यादा कहीं न कहीं शेयर करने के लिए सुनते हैं?
जी, जी। हुँ। जी, हाँ। बिल्कुल, कह लीजिए कि जैसे अभी आपने एक बात कही है तो आजकल तो देखिए इंटरनेट वाला दौर है, है ना। तो कैसे हम कई बार देखिए देखते हैं कि कोई सा गाना जो है वो किसी वीडियो पर लगा देते हैं 2 पंक्तियाँ और कहेंगे कि आप पूरा गाना सुनने जाएँ, तो सिर्फ़ वो जो दो पंक्तियाँ होते हैं ना, देखिए वो ही अच्छी लगती हैं। बाकी जो पूरा गीत होता है ना वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो ये देखिए एक बार को बात तो अच्छी है कि चलिए जो है इससे लोगों के नए-नए गीतों के बारे में पता चलता है। पर एक बार को देखिए ये ना बात बेकार भी हो जाती है। जैसे कई जो गीत होते हैं ना वो इतने ज़्यादा कह लीजिए प्रसिद्ध हो जाते हैं कि एक दौर के बाद ना वो बिल्कुल गलत लगने लगते हैं ना, बिल्कुल जैसा हम कहते हैं कि इनसे तो हमें इरिटेशन सी हो रही है, बार-बार एक ही पंक्ति सुनने को मिल रही है। तो देखिए मेरे को यही लगता कि अगर आप किसी को सुझाव दें तब ऐसी बात करते समय तो देखिए आप दे सकते हैं। पर ऐसे मतलब है ना अगर सोशल मीडिया पर के माध्यम से आप बाँटें अ, ज़िक्र करें तो वो अच्छा नहीं रहता है बहुत हद तक।
जी हाँ। वाक़ई में। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। वाक़ई में। बिल्कुल। ज़रूर, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तो जैसे ये बताइए कि आप बचपन में छोटे होंगे तो उस समय रेडियो, कैसेट वग़ैरह चलता होगा सीडीज़ वग़ैरह होंगी। अब यूट्यूब, स्पॉटिफ़ाई वाली चीज़ें चलती हैं। तो किस तरीके से आपका बचपन से लेके यहाँ तक का गाने को लेके सफ़र रहा है? क्या-क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ अगर बताना आप चाहें।
हाँ जी। जी। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। ये देखिए यही बात थी कि मतलब मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जब मैं बहुत छोटा था है ना कह लीजिए जब ल बस बिल्कुल मेरा विद्यालय शुरू हुआ था तब मेरे घर में डीवीडी प्लेयर आया था। कह लीजिए बहुत, है ना, वो कह लीजिए बहुत समय के बाद मतलब मेरे अ, माता-पिता द्वारा प्रयास किया गया, तब डीवीडी प्लेयर आया, तब बस कह लें कि सीडी डलती थी, उसमें तब कोई ना कोई संगीत चलता था। तो जो मेरी माता जी उनको देखिए धार्मिक भजन संगीत बहुत पसंद, तो अक्सर उसमें वही सुना करती थी। और नहीं पे कह लीजिए कि मतलब धीरे-धीरे समय बदला तो जो है मेरे पिता जी के पास एक रेडियो हुआ करता है, पहले के दौर में लोग आपने देखा हो कि वो छोटे-छोटे रेडियो आया करते थे, है ना। जिनमें एक अलग ही बिजली जला करती थी जिससे मेरा बाद में जो है उसके तारों को लगाते तब उससे संगीत बजता था। तो मेरे पिता जैसे उससे संगीत सुनते थे, उसमें पुराने संगीत बजा करते थे। अब, अब तो उनके पास देखिए नया रेडियो है जो कि कह लीजिए बहुत ज़्यादा उसमें नए संगीत भी बजते हैं। पर कह लीजिए कि जो उनमें संगीतों में जो बात हुआ करती थी ना वो जो जिसमें पुराने रेडियो में जब सुना करते थे, तो वो देखिए आज के संगीतों में भी नहीं होती है बहुत हद तक। तो मेरे को वो दिन वैसे बहुत अच्छे से याद आते हैं।
जी। ठीक है। अच्छा। बढ़िया। ठीक है। बिल्कुल। समझ सकती हूँ। अच्छा। अ, हाँ। ठीक है। ज़रूर। अ, हाँ। हाँ वाक़ई। <chuckles> बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अच्छा तो ये बताइए कि इंसान के क्या अंदर के जो अंदर बदलाव आते हैं, वही उनकी प्लेलिस्ट में भी झलकते हैं क्या?
हाँ, हाँ, बिल्कुल। यही कह लीजिए कि आप कैसे संगीत सुनते हैं आपका स्वाद क्या है वो ना आपके चरित्र को देखिए बहुत हद तक दर्शाता है अच्छे से। अ, जैसे बहुत से लोग होते हैं ऐसा आपने देखा होगा कि है ना जो देखिए बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भावुक होने वाले गीत सुनेंगे ना। तो इसका मतलब एक बार को बहुत अच्छा हो सकता है कि आप ये अ, देख पाएँ नोटिस कर पाएँ कि ना वो लोग भी देखिए बहुत हद तक देखिए भावुक होएँगे। क्या है ना वो देखिए छोटी-छोटी बातों पे अपने भावों को क़ाबू नहीं कर पाएँगे। और यहीं पर कह लीजिए कि अगर कोई लोग हो ऐसे जो कि उत्साह से भरे गीत सुनते हो तो ना वो ज़्यादातर आपको अ, आशावादी और सकारात्मक सोच के साथ नज़र आते होंगे। जो कि ना बिल्कुल यही कहते होंगे अच्छा अरे, मतलब उदाहरण के तौर पर कि चलो दस किलोमीटर चलना है ना? अरे कोई नहीं, कोई नहीं। चल लेंगे, चल लेंगे, चलो सब हैं साथ में। और यही पर कह लें कि अगर कोई हो ना ऐसा व्यक्ति जो कि अ, जिसका स संगीत में स्वाद इतना अच्छा ना हो वो कहेंगे, "क्या? दस किलोमीटर, अरे नहीं-नहीं। इतने में तो मैं ही ऊपर पहुँच जाऊँगा।" मतलब उदाहरण के तोर पे।
बिल्कुल। सही बात है। ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। वाक़ई। <chuckles> बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जी हाँ। ज़रूर। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो ये बताइए कि क्या संगीत किसी इंसान को खुद के वो समझने में भी मदद करता है?
जी, जी, बिल्कुल पूर्णतः कह लीजिए कि अ, मैं एक बार कपिल शर्मा का सीरियल देख रहा तो उन्होंने कभी शो पर बात कही थी कि संगीत एक ऐसी दवा है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हों वो अगले ही पल उठ खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि है ना कि देखिए बोलों में इतनी ताकत होती है कि एक बार को हो सकता है कि बिल्कुल ताकतवर इंसान गिर भी जाए। और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल जो गिरा हुआ इंसान है मतलब है ना, जो बिल्कुल हिम्मत हार चुका है वो उठ खड़ा हो जाए। तो संगीत जो है उसमें देखिए इतनी ताकत होती है जितनी आपके किसी हथियार में नहीं हो सकते। और मतलब आपने ये सुना भी होगा कि अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी जीभ होती है ना उसमें देखिए एक भी हड्डी नहीं होती है पर वो इतनी ताकतवर होती है कि वो किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सके।
ठीक है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। वाक़ई। हाँ। बिल्कुल। ज़रूर, आपकी बात ठीक है और बिल्कुल सहमत भी हूँ मैं आपकी इस बात से। तो चलिए आपसे मुझे ना बात करके बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और बहुत ही अच्छा लगा आपके संगीत के पसंद के बारे में जानकर भी। और मैं आशा करती हूँ कि हम फिर से जुड़े और इसी तरीके से हमारी बातचीत हो। अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी। जी मुझे बहुत मज़ा आया और मैं भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया। आपका दिन शुभ हो।
जी।